อ๋อ เออ มันยัง มันยังมีอยู่ใช่ไหม? SX ตอนเนี่ย
ครับผม คือยังมีอยู่นะ ที่ผมใช้ครับ
อ๋อ โอเค เพราะว่าตอนนี้ผมก็ใช้ Binance แล้วก็ Bitkub อยู่ อืม แต่ผมเห็นเจ้าที่คุณบอกมามัน มันอยู่นานแล้วแหละ แต่ ล ช่วงหลัง ๆ อะ ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโพรโมต ไม่ค่อยโฆษณาเท่าไร อืม
โอ้โฮ อ๋อ โอ้ แสดงว่า ทา ทา ทางบ้านเนี่ยก็ ก็ อ่า ลงทุนอยู่ในบิตคอยน์เหมือนกันใช่ไหมครับ?
อา ครับ จ จะเป็นเฉพาะบางเหรียญคุณ แต่ผมอะเป็นสายซิ่ง ซึ่งผมอะไม่ได้มีความรู้อะไรเรื่องพวกนี้หรอก แต่ผมอะใช้เทคนิคการ ศึกษาเหรียญแต่ละเหรียญว่าเหรียญแต่ละเหรียญอะทำไมมันถึงมีมูลค่า แล้วทำไมคนถึงชอบซื้อขาย เวลาเขาซื้อเหรียญไปอะเขาเอาไป บ เอาไป เบิร์น หรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง ผมจะศึกษาเป็นตัว ๆ ไปคุณ อืม แต่ไม่ได้ทุกเหรียญ
โอ้โฮ <chuckles> ครับ อะฮะ ครับ อา ครับ อ๋อ มันมี แต่ แต่ แต่ แต่ละเหรียญมันจะมีเทคนิคแตกต่างกันไปใช่ไหมครับ?
ใช่คุณ อย่างเช่น Ethereum อะที่คุณ ที่คุณบอกมามันก็มีพวก เอ่อ เชนเหรียญที่แบบอยู่ใน Ethereum อย่างเช่น พวก เอ่อ พวก SLP พวก AXS อะไรพวกนี้ที่เป็นเหรียญเกี่ยวกับพวก เอ่อ Non fungible tokens หรือว่า NFT หรือว่าจะเป็นพวกงาน อ ศิลปะ
อ๋อ ครับ ครับ อา ครับ ผมก็อยากศึกษา เพราะ เพราะ เพราะผมเพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับผม เรื่อง เรื่องเกี่ยวกับพวกสกุลเงินดิจิทัลเนี่ย ผมต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เลยครับ ตอน นี้ <chuckles>
อืม ครับ อืม ครับ ก็ ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นมือใหม่อะ ผมแนะนำว่าคุณลงทุนเฉพาะ
ครับ
เงินที่คุณคิดว่ามันจะเสียไปได้โดยที่ไม่ได้คืน เหมือนกับว่าคุณซื้อลอตเตอรี่เลยคุณ เฮ่ย! ขออภัยด้วยคุณ สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณคุณมาก ๆ เลยที่มาแชร์ประสบการณ์การเรียนสิ่งใหม่ ๆ
ครับ อะฮะ เข้าใจ อ๋อ ขอบคุณเช่นกันครับผม ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำดี ๆ แล้วก็ อ่า เปิดวิสัยทัศน์ พ ครับผม ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ ครับ สวัสดีครับ

น่าจะประมาณลิมิตมันน่าจะ 3 รูปนะ ถ้าจำไม่ผิดนะครับผม อืม
อื้อฮือ 3 รูปใช่ไหม?
ครับ
3 รูป ก็ถือว่า เออ ก็ยังโอเคอยู่ อืม ครับ
อืม ครับ
อา ทีนี้ถ้าเกิดว่าถามผมว่า คิดว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตด้านไหนบ้าง? ก็เป็นการเรียนรู้เทคโนโลยีเหมือนคุณเลยคุณ ซึ่งผมอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเคยทำงานด้าน Content Creator ที่จะต้องคิดบท คิดคลิปสั้น หรือว่าคิด หนัง หนังสั้นน่ะ หรือว่าคิด โฆ โฆษณาสั้น ๆ น่ะ ให้กับพวกฝ่ายการตลาด ฝ่าย พรอดักต์ เอาไว้ เอาไปให้เขาอะทำเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพวกโฆษณาเพื่อโปรโมทบริษัทอะไร ปุ๊บ อะไรพวกนี้คุณ อืม
ครับ ครับผม อะฮะ โอ้! โอ้โฮ ครับ ครับ อะฮะ อ๋อ ครับ
แต่บางครั้งอะ ผมก็ชอบ คิด ทำในส่วนของพวกคลิปสั้น หรือหนังสั้นน่ะลงในช่องติ๊กต๊อกของผม ซึ่งผมอะเป็นคนที่วาดรูปไม่เก่งอะคุณ
ครับ อา เหมือนเลยครับ ครับ
วาดได้แค่รูปที่แบบว่าเป็นรูปก้าง ๆ ปลา ๆ อะไรประมาณนี้ อืม ผมก็เลยจะต้องใช้แอปพลิเคชัน ซึ่งแอปพลิเคชันที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยจะเป็นเอไอที่ชื่อว่า Leonidas คุณ อืม
<chuckles> ครับ ครับ Leonidas ใช่ไหมครับ? อืม ครับ
ใช่ครับ มันจะ generate รูปภาพฟรีได้ 6 รูปต่อวันคุณ ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าของคุณ
หก รูปต่อวัน อ๋อ ผมว่าดีเลย คือมันไม่จำกัดใช่ไหมว่า คือสามารถ อ่า ใช้ Full Performance ได้ใช่ไหมครับ?
ใช่ ๆ ได้ครับ อา ก็คือใช้คำสั่ง prompt อะ ในการที่ออกแบบในส่วนของรูปภาพ gene generate รูปภาพได้ 6 รูปอะต่อวันได้เลย อืม ส่วนรูปภาพที่ได้มาก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพคุณ สวยงามแล้วก็ตรงกับที่เราอะ generate มาผ่านโปรแกรม prompt อืม ใช่ครับ ทีเนี้ยพอเราได้รูปภาพมา เราก็มาตัดต่อลงคลิปวิดีโอ เอาพากย์เสียงทับลงไปในรูปภาพ ใส่หัวข้อที่เป็นข้อความ แล้วก็อาจจะแบบว่าใส่เสียงเพลงเอฟเฟกต์นิดหนึ่ง หรือว่า แต่ง แต่งเสียงเพลงให้เอฟเฟกต์
ครับ อืม โอเคเลยครับ อ๋อ generate โอเค ครับ ครับ ครับ อา ครับ
หรือว่าจะเป็น เสียง เสียงดนตรีอะ แทนในส่วนของเสียงที่เอไอให้มา แล้วก็เอาลงในช่องติ๊กต๊อก
อา โอเค อะฮะ
อา เพื่อหายอดวิว แล้วก็ผมก็อยากจะได้คอมเมนต์คนที่เข้ามาดูด้วยว่า คิดเห็นอย่างไรบ้าง? สนุกไหม? ชอบไหม? อะไรประมาณนี้
ครับ อา โอ้ เยี่ยมเลยครับผม คือ คือ ส อ่า edit เสร็จเนี่ย เขาก็ลงในติ๊กต๊อกเลยใช่ไหมครับผม?
อา อา ครับ

สวัสดีครับ สบายดีไหมครับทางบ้านครับ?
สวัสดีครับคุณ ยินดีที่ได้รู้จักครับ ทางผมสบายดีครับ แล้วทางคุณน่ะครับเป็นไงบ้าง? สบายดีไหมครับเอ่ย?
อึบ โอ้ เยี่ยมเลยครับ ดีครับผม สบายดีเลยครับ
อา ครับผม ก็วันนี้ผมว่า จะชวนคุณคุยถึงกับเรื่อง เออ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สักหน่อยคุณ อา ผมจะถามคุณว่า คุณคิดว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อะ ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิต อือ ในด้านไหนบ้างครับตรงนี้? อา
อืม สำหรับผมเนี่ยนะ คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แน่นอนอยู่แล้วว่า มันจะพัฒนาเราไปในทางที่ดี เพิ่มความรู้ แล้วก็ความสามารถ แล้วก็ชีวิตให้ดีขึ้น อา คือ มันก็จะเปิดมุมมองใหม่ ๆ นะครับผม อ่า เรา เราจะเห็นโลกกว้างขึ้น สิ่งที่เคยกลัวก็กลายเป็นสิ่งที่เข้าใจครับผม อะฮะ ประมาณนี้ครับ แล้วของคุณคิดว่า?
อา ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับ เอ่อ ผม ผมถามนิดหนึ่งคุณ คุณพอจะขยายความสิ่งที่คุณเรียนรู้ใหม่ได้ไหม? อย่างเช่น คุณเรียนรู้สิ่งใหม่หรืออะไรบ้างเหรอ? อืม
ครับ ครับ อา เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรบ้าง? คือ ณ ปัจจุบันคือเทคโนโลยีเลยครับผม อืม
ครับ ใช่ ๆ อา ครับผม มัน มันคือ มันคืออะไรเหรอครับ ตรงนี้?
ครับ อ่า เรียนรู้ว่า คือเรา เรา เราสามารถที่จะหาประโยชน์จากตรงนั้นได้ไหมอะครับผม? อา จะทำเงินจาก อ่า เทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้สะดวกมากขึ้นยังไง? อะไรอย่างเงี้ยครับผม อืม
อา ครับ อา ครับ อย่างเช่น พวกแอปพลิเคชันหรือเครื่องมืออะไรเหรอครับผม? พอจะแชร์ให้ผมฟังได้ไหม? อา ครับ
ใช่ครับ แอปพลิเคชัน แล้วก็งานเกี่ยวกับ อา การสร้างภาพวิดีโอโอยการใช้เอไอเข้ามาช่วย อะไรอย่างเงี้ยครับผม
อา ครับ อ๋อ ก็คือการสร้างภาพผ่าม ภาพผ่านเอไอใช่ไหมครับ?
อือฮึ อือฮึ